สวัสดีค่ะ
โอเค สวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ วันนี้?
วันนี้ก็เป็นวันหยุดค่ะ ชิล ๆ ดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ มีความแบบว่าสามารถทำอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเรา อ่า สบายใจ อะไรอย่างงี้เนาะ แล้วก็ไม่ ที่สำคัญเลยคือไม่ต้องตื่น เอ่อ เช้าค่ะ วันนี้ก็คือค่อนข้างตื่นเย็น ถ้าว่าได้ <chuckles>
โอ้โฮ ค่ะ <chuckles> เรียกว่าตื่นเย็นเลยใช่ไหมคะ?
ใช่ ๆ ค่ะ ทางนั้นเป็นไงบ้างคะ?
อ๋อ วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่รู้สึกว่า งานค่อนข้างหนักเหมือนกัน แต่ก็ยังรู้สึกว่า เออ มีแรงพอจะทำอย่างอื่นอยู่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ รู้สึกว่า กระปรี้กระเปร่าพอสมควร <chuckles> ค่ะ
อืม อืม อืม ทำไมถึงงานหนักอะคะ วันนี้วันเสาร์?
เอ่อ พอดีว่าเข้าไปทำงานแล้วแบบว่ามีลูกค้าวอล์กอินเยอะค่ะวันนี้
อ๋อ อ๋อ เป็นวัน เป็นวันแบบวันหยุด อะไรอย่างงี้เนาะ เออ ๆ
ใช่ อาจจะเป็นเพราะวันหยุดด้วย ใช่ ลูกค้าเขาก็เลยแบบว่าพากันแบบว่า โอเค เข้ามาเยอะเลย อะไรแบบเนี้ยค่ะ
อืม อืม ๆ พอเข้าใจได้ค่ะ ก็อาจจะเป็นบางงาน ก็อาจจะแบบว่าต้องทำวันเสาร์ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ถ้าเป็นงานแบบพวกแนวแบบบริการลูกค้า หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ พวกแนว ๆ นี้ อืม อืม วันนี้ก็แบบอยากจะมาถามทางนี้ค่ะ พอพูดถึงวันหยุด อะไรอย่างงี้ ทางนี้อาจจะไม่ได้หยุด แต่ว่ามันก็จะต้องมีวันที่เราได้หยุดเนาะ ปกติแล้วทางเนี้ยค่ะ จะมีแบบงานอดิเรกอะไรที่แบบชอบทำเป็นพิเศษไหมคะ?
อืม ถูกต้อง ค่ะ อืม เอ่อ ถ้าเป็นเราเหรอคะ งานอดิเรก ก็คือ งานอดิเรกนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องมีสาระ อะ หรืออะไรเสมอไปเนาะ มันก็อาจจะเป็นงานที่เรารู้สึกว่า ทำแล้วสบายใจ อะไรอย่างเงี้ย ปกติจะเป็นคนชอบแบบว่าดูยูทูบค่ะ ก็คือจะชอบดูแบบ เป็น Vlog แบบ Living Alone หรือว่าแบบ What I eat in a day อะไรแบบเนี้ยค่ะ ที่เป็นแบบ Vlog ใช่ Val Vlog ต่างชาติ เพราะรู้สึกว่า มัน สำหรับเรามันไม่น่าเบื่อนะ สำหรับเรารู้สึกว่ามันดูได้เรื่อย ๆ แล้วก็รู้สึกเหมือนมีเพื่อนอยู่ด้วยอะค่ะ แล้วก็ ใช่ แล้วก็จะชอบมีแบบกาแฟแก้วโปรดเอาไว้ดูด้วย ค่อย ๆ แบบ ปกติแบบไปทำงานน่ะ เราจะแบบเป็นเช้าที่เร่งรีบ ใช่ไหม เราก็ไม่ค่อยจะได้ลิ้มรสหรือว่า เอ่อ ดมกลิ่นกาแฟอะไรมากหรอก แต่แบบพอเป็นวันหยุดอะ เรารู้สึกว่า เราได้ใช้ชีวิตแบบ เอ่อ ตอนเช้าที่มีคุณภาพที่มันช้าอะ ใช่ ก็เลยแบบชอบมาก ๆ เลยแบบดูไปด้วย แล้วก็กินกาแฟไปด้วย อย่างเงี้ยค่ะ แล้วทางฝั่งนั้นล่ะคะ มีงานอดิเรกอะไรบ้างคะ?
<chuckles> ค่ะ เออ อืม เออ เอ่อ เหมือนกัน <chuckles> จริงค่ะ อืม ค่ะ อืม ๆ ๆ สโลว์ไลฟ์ เออ อืม ทางนี้อาจจะเป็นแบบ อาจจะเป็นแนวแบบ Boyish นิดหนึ่ง ก็คืออาจจะชอบแบบเล่นเกม ดูหนัง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ แล้วก็ เอ่อ บางทีก็ถ้ามีเวลาแบบมาก ๆ อะไรอย่างเงี้ย ก็อ่านพวกการ์ตูน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ ใช่ ชอบอ่านแบบมังงะ มังฮวา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ชอบ เออ อืม
อา อือฮึ ๆ อา ชอบอ่านการ์ตูนนี่เอง <chuckles> อ๋อ ค่ะ ๆ อะเพื่อนเราก็ชอบเหมือนกัน อ่านตลอด ไปซื้อมาตลอด